Así es, no no no, eh, de hecho sí, eh, ahí nos nos tendríamos que ir a los 12 pasos, etcétera, pero en esencia nos vamos a quedar con esto de, de aprender de las experiencias, aprender de aquello que nos ha hecho daño, aprender de y y luego está, esta situación, donde dices: "Un orgullo sano". Y yo puedo ver el rostro de mi padre al ver a todos sus hijos y sentir orgullo, ¿no? Y puedo puedo reconocer ese ese gesto de agradecimiento que que tiene al ver a a mi hermano que logró, este, sobreponerse a su situación, a sus hijos que han conformado una familia, todos ya tenemos familia, todos, este, estamos establecidos ye eh, con pues, con problemas como todo, porque, pues, si le puedo decir que tenemos la vida resuelta, pues no. <laughs>
Sí, sí, ah, claro. Ajá. Ah sí, claro. ¿Pero creciendo? <chuckles> Oh, <chuckles> aparte, si no, imagínate, así que aprendes cada día algo nuevo, y haces de la vida, un pues un mundo más divertido, diría yo. <chuckles>
No, sí. No, es inherente, o sea, eh, ¿estás viviendo? Sí, te vas a equivocar. <laughs> Vas a tener vas a tener problemas
Claro. Sí, no, es que es cierto, es cierto. Si no, no fuéramos humanos, oye, seríamos robots. <laughs>
así es. <chuckles> Hasta los robots. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, eh, sí, el orgullo también puede ser sano, ¿no? El orgullo eh, también va a hacer que no per no permitamos que haya eh, alguien que quiera aprovechar, so a a aprovecharse de nosotros, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, el orgullo también es una herramienta, eh, creo que todos los la gama de sentimientos que tenemos es importante, el orgullo claro que que es importante, no confundirlo con algo más, ¿no? Y y no
Ajá. Es correcto. O enfermarlo, definitivamente se vuelve un orgullo negativo, incluso, hasta para ti, ¿no? O sea, es algo tanto de que, en el caso de que, como comentabas, ¿no? Me hablé 2 años, ya no es ya es un orgullo tóxico, yo diría, ¿no? O sea, ya no es sano para ti, incluso, te hace daño a ti, o sea, no tienes que ir a buscar a otro lado, te lastimas a ti mismo. Entonces tienes toda la razón, la forma en que lo has visto a través de, de todo, o sea, es un orgullo totalmente diferente, o sea, tienes muchas versiones del orgullo. Es increíble cómo lo has visto. Y en tu persona, ¿cómo lo has ido aplicando? Toda esta experiencia que te dio la vida, ¿cómo lo has manejado hasta el día de hoy?
ajá, así es. Sí. Ujú. <chuckles>